Да, я переехала из Украины в Мексику. Поэтому, да, такие культуры совершенно противоположные, и даже вот поведение. Да, да, да, и вот тет
Мгм. Так. Мгм. Да, славянская и латинская. Ага. Так, расскажи, как ты себя чувствовала.
А я ещё такой человек, знаешь, вот какой-то такой, ну, интроверт. Я вот не люблю вот танцы, песни. Это не мое. То есть, а там, а тут все они красиво танцуют, красиво поют, любят это дело. Понимаешь, для них это а, да, вот такая радость жизни. Ну, в принципе, н для всех, наверно, кто любит это дело, да. Ну, вот большинство здесь красиво поют, танцуют. Вот у них фестивали, какие-то праздники бесконечные лю Ну, это, конечно, прекрасно. Они вот выбирают такую столнечную солнечную сторону жизни, да.
М а там их много. Ага. Мгм. Мгм. Так, даль
Но это, как бы, э, так, не мой вот этот характер, что ли, я не знаю. И вот, мь я больше вообще
Слушай, и как проходит? Как проходит твой процесс адаптации? А подскажи, пожалуйста, как он проходит и сколько времени уже продолжается этот процесс.
Смотри, я переехала почти 6 назад.
Так.
Ага, он, наверно, ещё продолжается. Ну, смотри, я вот, э, вот, говорят же психологи, что вот есть вот какие-то там периоды адаптации, да, принятия и так далее. Вот это вот, наверное, я как-то их уже прошла, потому что я уже вообще успокоилась, я не хочу никаких адаптаций.
Мгм, мгм. Да. То есть у тебя уже уже уже процесс принятия даже произошёл, да? То есть ты уже не не не протестуешь <laughs> и не пытаешься всех изменить под себя.
Да. Н-да.